देखिए, सबसे ज़रूरी काम तो यही है कि अगर घर की बात की जाए ना तो घर में बत बड़ी बर्बादी होती है जैसे ला आपने देखा होगा आपके आस-पास के लोगों में वो लोग कार धोने लग जाते हैं भैया पाइप चला दिया और अ, पानी खोल दिया और बस उसको कार धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, और गली में अपने अ, मोहल्ले में आपके शहर के जो जिस जगह पे रहते हैं पानी बह रहा है सड़कों पे व्यर्थ ही, तो वो कम से कम ना करें। अ, इ इतना छोटे-छोटे से कदम उठा सकते हैं हम लोग ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं कार की क्या दिक्कत है आजकल। तो उसके अलावा घर की ये तो घर की बात हो गई। उसके अलावा अगर दू दूसरी बात करें तो हमारे जो अ, जो शहर में अलग-अलग तरह के व्यवसाय होते हैं फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर भी आजकल वो तो सरकार ने लागू कर रखा है कि वहाँ पर रिसाइकिल करना ही होगा उन्हें वि ये तो पॉलिसी है, ये तो रूल है।
हुँ, हुँ। जी। हाँ, सही बात है। सही बात है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ, जी, हाँ। हुँ। बिल्कुल, तो मतलब एक और चीज़ है कि मतलब अ, आपको क्या लगता है ये पानी को बचाना है, ये जल बचाना, ये एक नैतिक फर्ज़ है या केवल एक व्यवहारिक ज़रूरत है? क्या लगता है आपको?
हुँ, हुँ। जी, आज के जमाने में तो नैतिक ज़रूरत है देखिए ना, क्योंकि अगर हम कहें भारत की बात करें तो 70% आबादी हमारी शहरीकरण में बस गई है। लेकिन अ, ब बाकी बा आबादी अभी भी गाँव में है जहाँ पर बहुत किल्लत होती है पानी के लिए। मैंने खुद ने देखा है जिस राज्य से मैं आता हूँ कि अ, आपके शहरों में बड़े-बड़े शहरों में तो आ रहा है पानी लेकिन अ, गाँव में चले जाइए पीने के लिए पानी नहीं है। उनको आज भी च कई जाव गाँवों में ऐसे हैं राजस्थान में जहाँ पे अ, दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए नलके नल तक जाना पड़ता है आपको जल उस किस अ, किसी स साधन निकालने पड़ते हैं पानी स करने के लिए। तो देखिए ना कितनी मतलब अ, असमानता है शहर और व्य गाँव के बीच में। तो क्या लगता है? नैतिकता ही तो है ये नैतिक ज़िम्मेदारी है हमारी।
बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। नहीं है। कम है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो मतलब आपको क्या लगता है हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। तो मतलब ऐसे प्रशासन जो है मतलब आपको क्या लगता है क्या सुनिश्चित कदम ले रहा है प्रशासन, या कुछ और भी करने की ज़रूरत है प्रशासन के तौर पे?
हाँ। देखिए मुझे लगता है कि अ, मैं भारत के अलग-अलग राज्यों में रह चुका हूँ, अ, वर्तमान में केरल में रहता हूँ बहुत बारिश होती है यहाँ पे हर साल। लेकिन फिर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे कहते हैं बरसात के पानी का सँयोजन किया जाता है यहाँ पे। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इतना बरसात हो रही है फिर भी ब्रे अ, इसे अ, स पानी को बचा के और अ, अब सुरक्षित रखा जाता है। तो बात ये है कि हर साल बरसात साल के करीब अ, 5 महीने होती है लेकिन 5 महीने अ, 6-7 बक बाकी के 7 महीने नहीं भी होती। तो उसके लिए ये वायर ए पानी को सुरक्षित रखा जाता है रेन वाटर। तो इसी तरह से अ, कई अ, श मैंने बड़े शहरों में कई जगह सोसाइटीज़ में देखा है कि वहाँ भी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना जब एक साथ, तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग आजकल होती है, हैदराबाद में देखा था बाल ये बैंगलोर में देखा है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ अ, ज़रूरी कदम है अच्छे कदम हैं जो कि हम छोटे-छोटे अपने घर में भी वो कर सकते हैं।
अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है ठीक है, समझ गया। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल।